بُصّ هاقول لك، هو الفكرة كلّها إن إحنا عندنا مشكلة في موضوع الورث، ورث والدي يعني، آآ دلوقتي إحنا من وقت ما والدي توفى، آمم الكلام ده بقى له سنين يعني، آآ والمفروض إنه أعمامي كانوا خلاص متفقين معانا إن إحنا هنوزع الورث وإنه مش هيكون فيه أي مشكلة، وإنه تمام، آآ إحنا بس بمجرّد إن إحنا نبيع الأملاك، وكلّ واحد ياخد نصيبه في فلوس، بالضبط.
امم. ياخد حق. امم.
فإحنا تمام، يعني إحنا كنا تمام، آآ أنا ووالدتي و واخواتي يعني، في إن هو ماشي أوكي، خلاص، عدَّى سنة، في التانية، في التالتة، في الرابعة، في الخامسة، في الساتة، لغاية العاشرة. <chuckles> ع 10 سنين ما فيش ملِّيم، ملِّيم حرفيًا، شُفناه من الورث.
ياه! امم. كتير أوي. امم.
طبعًا يعني ها لو سألتني اللي هو طب وأنتم فين بقى في ال10 سنين دي؟ هاقول لك إن إحنا أنا كنت صغيّرة، و واخواتي كانوا آآ يعني م م مش عارفين يتصرّفوا إزاي، ووالدتي برضو غلبانة جدًا مش عارفة تعمل إيه، فما كانش في أي action بيتاخد خالص ضدهم، وكلّ الكلام اللي كنا بنسمعه إن إحنا هنعمل لكم كلّ حاجة ومش عارف إيه
اهم. امم.
طبعًا الموضوع ده كان مأثّر عليَّ بشكل ن
زي تطييب خاطر كده، آه.
آه، يعني أنا يعني أنا كنت صغيّرة مش أوي يعني، كنت كان عندي 20 سنة وقتها، بس يعني ما كنتش عارفة أتصرّف إزاي برضو يعني، أكيد ما عنديش خبرة في الموقف ده.
بالضبط، أنا متفهّم طبعًا حاجة زي دي، وعارف قد إيه إنه صعب إنه، يعني قرايبِك وياكلوا عليكِ، وحقِك وحق والدتِك وكده، وإن والدتِك ست طيبة فمش قادرة تتصرّف معاهم، وأنتم صغيّرين، فأنا متخيّل حتّة زي دي، و و وحاسس شعورِك وواصلني إحساسِك بجد يعني، بس هو أنتم الفكرة إنه ال في ال لمّا كبرتِ بقى شوية، أو لمّا اخواتِك هل كانوا أكبر منِّك وكانوا قادرين يعملوا الحل ده، بس أنتِ لمّا كبرتِ بقى، بدأتِ تعملي إيه يعني؟ أو إ إيه المواقف اللي خدتيها علشان تتكلّمي معاهم أو تحِلّي المشكلة؟ والّا فضلتِ برضو على نفْس الموقف إن أنتِ مش متدخلة في الموضوع؟
فطبعًا بالضبط. بالضبط. اهم. لا، لأ خالص، طبعًا آآ ابتديت أتدخّل بقى، لمّا حسّيت إنه إن بعد ما اتخرّجت، حسّيت طبعًا أ التزامات بقى، التزامات و و وإنه الد الدنيا طبيعي بقى غِليِت وكلّ الكلام ده، <tsk> فاللي هو طب فين حقي؟ أنا ليّا حق، وأهلي ليهم حق، فين حقوقي؟ أنا مش باطلب أنا مش باشحت، أنا أنا ليّا حق وعايزة أخده، ليّا أملاك وعايزة آخدها. آآ، ف فين بقى فلوسي؟ فأ اتكلّمت، يعني بالرغم إن أنا الصغيّرة في اخواتي، اخواتي اكبر مني أصلًا، اتكلّمت مع اعمامي، بس أنا دايمًا كنت باحس إن أنا المسؤولة، آآ اخواتي آآ اتجوّزوا، فطبعًا غصب عنهم ما بقوش م م متاحين إن هُم بقى يكونوا متواجدين بشكل مستمر مثلًا إن هُم يكلّموهم أو يتعاملوا معاهم وهكذا، فبقيت أنا اللي زي ما تقول كده متصدرة المشهد يعني.
بالضبط. ده حقيقي. امم.

إمم.
ف فباقول لهم يا سلام يعني الورق الورق ما هو سهل هيتجاب هيتجاب، يعني الورق كده، كده، الحاجات دي متوثقة في ال في ال الشهر العقاري والحاجات د
إمم. مصلحة التوثيق، آه، بالضبط، أنا لسّة رايح أقول لِك إن أنتِ كان ممكن تروحي تجيبي الورق ده حتّى لو هُم معاهم تقدري تشوفي نسخة منها، ال الميزة في مصر في البيروقراطية دي، إن هُم بيبقى الورق متاح في كذا مكان، تقدري تروحي كذا مكان تجيبي منه ورقِك ده، فليكِ برضو حق هتقدري تجيبيه المحامي ممكن يساعدك في حتّة زي دي أصلًا.
صح. ده حقيقي. ب بالضبط. إم بالضبط زي ما أنت بتقول حرفيًا، هو ده اللي أنا فكّرت فيه إن هو كده، كده ورق أكيد متوثّق، آآ، حتّى لو العقود قديمة بقى لها سنين السنين من أيام جدي أو حاجة، بس متوثّقة، آآ، ف ف فلمّا ر فعلًا رُحت فعلًا وكّلت محامي ورفعت قضية، آآ آآ، طبعًا الفكرة كلّها إن المحامي قال لي نقطة مهمّة أوي إن في مشكلة بجد كبيرة، الورق مش لاقيينه بسهولة، آمم، العقود مش سهل إن هي تتن
إمم. بالضبط، آه. ممكن يكون حد تلاعب في الموضوع يعني وضيّع الورق ده، من المصالح دي؟
و لأ، ما هو ما حدّش يقدر يتلاعب، لإن هُم كده هيو ه يعني زي ما تقول كده حرفيًا هيودّوا نَفْسهم ورا الشمس، آه يعني، لكن ال المحامي آآ، قال لي: "الفكرة إن الموضوع للأسف هياخد وقت، لإن هُم يقدروا يتواصلوا لكلّ عقد ملكية للتركة، آآ، هياخد وقت"، ولكن أنا حاسّة إن أنا على الأقل إن أنا ابتديت عارف، إن أنا أخدت خطوة، آآ، حتّى لو
إمم. إمم. قضية تانية، إمم، إمم. إمم. أنتِ واجهتيهم، المواجهة نَفْسهم تحسّسهم إن أنتِ في حد واقف لهم، الموضوع مش لقمة سايغة كده يقدروا يب يبلعوها وياكلوا حقِك يعني وحق أخواتِك.
بالضبط. بالضبط، فللأسف يعن إمم، آه اتفضل.
إمم، طب ليه ما فكّرتيش آه، ليه ما فكّرتيش تدخّلي كبارات العيلة بتاعتكم؟ يعني شوفي كبير ليكم في العيلة، كبير ليهم هُم نَفْسهم يعني، إن أنتِ يعني ده ده حق بنات يعني ده حرام عليهم جدًا يعني بصراحة، اللي هو تدخّلي حد كبير في العيلة، آه، هُم أصلًا الكبارات؟! لأ دخّلي بقى حد من اللي ليه كلمة معاهم يعني، شوفوا حد يكون ليه سُلطة، حد قريبكم مثلًا ذو سُلطة، ساعات الناس اللي ذو سُلطة الكبارات بيعملوا حساب للي ذو سُلطة يعني، فشوفوا حد ذو سُلطة في المجتمع ي ياخد قرار معاهم إن هو يوجّههم إن أنتم لازم تدّوا دُول حقهم يا إمّا أنا هاقف معاهم، لمّا يبقى ذو السُلطة ده يقف معاكم، هُم هيخافوا منه ساعتها.
اهم. بالضبط، تخيّل إن هُم دُول كبارات العيلة، <chuckles> دُول كبارات العيلة. آه. امم. صح. عندك حق. عندك حق على فكرة، أنا ال دي فعلًا الفكرة الأخيرة اللي أنا كنت فكّرت فيها مؤخرًا، إن أنا فعلًا ممكن أدخّل حد كبير في عيلتي، آمم، هو بعيد شوية بس فعلًا كبير يعني قيمة وقامة، آآ، ممكن فعلًا أخلّيه برضو يكون يعني واقف معايا، أحس إنه في حد بجد في ضهري، ممكن يفيد أوي في الموضوع ده، آآ، أنت عندك حق في النقطة دي، أنا بجد كنت محتاجة أتفا افضفض وأتكلّم في الموضوع، لإنه بجد تقيل أوي على قلبي، كنت حاسّة إن أنا بس عايزة أطلّع شوية الكلام ده عشان أريّح شوية من الضغط اللي عليَّ، فب متشكرة أوي إن أنت سمعتني وإن أنت أخدت من وقتك، وكمان نصحتني النصيحة الأخيرة دي، بجد متشكرة ليك جدًا.
إمم. العفو أنا متاح هنا دايمًا في أي وقت.
شكرًا.

آآ
فاهمِك أيوه، أنا عارف إنه صعب طبعًا إن أنتِ تبقي واخْدة ال ال ال عارفة إن أنتِ تَصدُّر المشهد ده برضه مش حاجة سهلة، أنتِ داخلة في مواجهة تقيلة مع قرايب ليكِ، فالموضوع هيتّاخِد إن إزاي أنتِ بنت تقَفي لل أعمامِك وكده فأنا فأنا مُتخيّل إن الموضوع قد إيه صَعب عليكِ، يعني أنا باحييكِ إن أنتِ قدرتِ تسدّي مكان أهلِك يعني وت وتسدّي غيبتهم وتسدّي إن أنتِ تاخدي حقّهم. فدي حاجة أنا باشجعِك عليها أصلًا وباحييكِ عليها، فإيه اللي حصل بقى بعد كده يعني الموضوع وَصل لإيه؟
لأ، خالص. للأس شكرًا، شكرًا. آآ، الفكرة إن إحنا حاولنا ن الأول نتكلّم معاهم بس بشكل تراضي. طَب إحنا- إحنا إيه اللي موقّف الموضوع، طَب إيه المشكلة، طَب ما نحاول نبيع حاجة، حاجة مش لازم نبيع التِركة كلّها مرّة واحدة، آآ، بحيث إنه يعني آآ يطلَع لنا أي مبلغ يعني أي حاجة بس تسِد إحتياجاتنا، عشان الوضع ده كده مش هينفع. آمم، لو عايزين ناس إن مدّة طويلة أوي، أوي، أوي، يعني يعني الكلام اللي أنا باقوله لك ده كان حصل قبل ما ال10 سِنين تِتِم يعني كان مثلًا قل كان لسه كان كان من من سَنتين فاتوا فمثلا كان 8 سِنين آآ كان 8 سِنين على الوفاة يعني. بس المُهم إيه أنا حاولت أصبُر معاهم آآ سَنة كاملة إنه آه، هنعمل وهنسوّي وهنجيب سمسار يسعَّر الأسعار بتاعة الأرض وال والعمارة ومش عارف إيه والكلام ده كلّه، إلى أن ما لَقيتش أي برضه رَد فعل يعني طَب فين الكلام، فبقيت الtone زي ما تقول كده بتاعي بقى يعلى أكتر، مش إن أنا بازعّق يعني لأ، إن هو بقيت إن هو طَب أنتم لو مش هتعملوا ده أنا هاخُد رَد فعل تاني، آآ هأ يعني أه بق بقيت أهدّدهم، بقيت آآ اللي هو أنتم مش هتعملوا كده طَب أنا آآ ه هاروح أ أشتكيكم آآ هاصعّد الموضوع لعيلتي التانية، عيلة والدتي آآ يعني حاولوا إن أنتم ت ت تلمّوا الموضوع بحيث إن ما نوصَلش لإن إحنا نُقف قدّام بعض بعد كده في المحاكم ف فحاولت إن أنا أ يعني أمشيها بالتراضي حاولت إن أنا على قدْر الإمكان إنه ما يحصلش ما بينّا مشاكل، وبرضه عشان في الآخر صِلة الرحم، أنا مش عايزة أقطع صِلة الرحم. آمم
منطقي. بالضبط. وبرضه 10 سِنين كتير. يعني آه. إمم. بالضبط، آه. إمم. آه. أيوه. أيوه، فعلًا. بالضبط، يعني دي حاجة كويسة منِّك. يعني ب يعني حقيقي ده شيء كويس منِّك، ويعني جدعة والله إن أنتِ بتحاولي تحافظي على ال صِلة الرحم بينكم. وبالرغم من المدّة الكبيرة أو اللي عَدّت دي، إلّا إنِّك مازلتِ برضه لسه في عندِك نَفْسيًا أنتِ سويّة نَفْسيًا، إن عندِك جزء شوية بتفكّري في العيلة إن هُم ما بيفكّروش فيكم بالشكل ده وأنتِ بتفكّري إن أنتِ بتحاولي تحافظي على علاقتكُم معاهم يعني. بس هو الموضوع ما وَصلش معاكم لحَل، ما وَصلتوش معاهم لأي حَل بالكلام وبالتراضي؟
إمم، آه. بالضبط.